こう、歩く時に、その、足裏の感覚だったり、筋肉の感覚ですね。今、右足が上がっている、右足が下がっている、足の裏が、かかとが着いた、たな先が着いた、みたいに、こう、丁寧に観察していきますとですね、あの、ま、自然と、ま、呼吸呼吸法に近いような、あの、効果が得られるっていうのがね、あの、ありますね。
うん。 うん。 ああ、こう、あれっすね。歩行歩行瞑想て、まあ、そこに歩くことに集中するってことですよね。じゃあ、あの、他の事を考えなく、雑念が消えていくみたいな感じですか？ふーん。それならばね、ある歩いて、ね、やりますよね。何処でも出来ますよね、じゃあ、ゆったら。
うん。 ああ、そうです。その通りですね。うん。うん。 あ、そうなんですよ。<laughs> そうなんですよね。でうん。 うん。 あ、そうなんです。ただ、これもですね、真剣にやろうと思ったら、すっごい、ゆっくりの動作になっちゃうんですよね。で、そしたら、ね、あの、絶対、怪しまれるじゃないですか。ゆっくり、ゆっくり歩いてたらね。
へえ。 あ、確かに。ゆっくり歩いてたらね。
あ、そう。感覚に集中すすると、どうしてもゆっくりになっちゃうのでうん。
ああ、ああ、確かそうですよね。うーん。
で、そこで、ちょっと応用しして考えたのが、もう早歩きでもねま、仕事中どうしても早歩きになりますので、早歩きでもいいので取り合えず、右左だけ意識あ、あの、右足動いたら右、左足動いたら左、みたいな。ま、そのぐらいのレベルでいいので、右左、右左みたいな感覚でちょっとだけ意識するっていうのは、まあ、ちょっとやってみて、それが、ちょっと今ね、効果出てるところではあるので。これね、ちょっと嫌なこと言われたらね、それ実践しようかな、とは思ってますね。<chuckles> はい。<laughs> そうです。はい。うん。
うん。 うーん。 はい。 あ、そうなんですね。 はい、いや、いいですね。なんか、その、ね、あの、すぐに簡単にそれだったら、右左、右左で意識して。うん、それで雑念が消えていくんなら、ね、簡単なことですもんね。
うん。 うんうん。 はい。 <chuckles> そうですね。ちょっとね、今、こう、お話聞いて下さって、私のね、こう、思考もより整理されましたので、ちょ改めてですね、呼吸で感情を整える呼吸法ってのは大切だってことが認識出来ましたので、ちょっ、これからも引きつ続きしていって、ちょっと経過観察していこうかなって思います。今日はお話聞いて頂きまして、ほんとにありがとうございました。
うーん。 いえいえ。 ふん。 や あ、いえいえ、こちらこそ、ありがとございました。

そうですね、苦しいんですけど、苦しみの先に最後呼吸するじゃないですか。その瞬間すっごい気持ちいいんですよ。はい。いや、ほんとです、ほんとです。<laughs> それをですね3回ぐらい繰り返す3回以上繰り返さなきゃいけないんですけど、ま、そういう、まあ、やり方がありまして。
ああああ、ああああ。 あ、なんか生き返ったみたいな感じですかね。<laughs> へえ。 いや、面白いですね、なんか。え、その、呼吸どれくらい止めてられるんですか？
ねえ。ま、非常に苦しいんですけどね。<chuckles> はい。 あ、えっと、私の場合はですね、あの、もともと、こう、運動してたっていうのもあって、長いんですよ。ていうのが、1分以上は止められるんですよ。うん。そうです、そうです。ええ、そっから踠き苦しんで。<laughs> そうですよね。はい。いや、でも、ま、そ、一応そういうやりかがやり方があって、まあ、ちょっと、これ、ま、やり始めたばっかりなので、どのくらい効果が継続するのかとか、ただ今、あの、なんだろう、真新しいからね、そっちに意識が向いてるだけかもしれないんですけど、ま、ある程度効果はあるあったんですね、それで。うん。あ、そうです。あの、その時その瞬間はさすがに、あの、まあ、最後呼吸吸えた瞬間気持ちいいですし、もう、なんか、苦しい時に、呼吸できないと苦しい時、生存本能が働きますから、そんな、ね、仕事のミスとかそんなこと考えてる暇がないんですよね。<laughs> そうですよね。はい。うーん、そう、そう。なので、まあ、ちょっと苦しいんですけど、まあ、一応ね、えっと、様子見で、それは一つにやっていこうかなっていうのがね、あありますよね。うん。
はい。 1分以上？ すごいですね。なんか、チアノーゼになりそうですけどね。 <chuckles> はい。 うん。 はい。 え、あったんですか？ はい。 ああ、あ、確かにね、考えないですよ、そんなことね。息したいと思いますよね、それはね。うんうんうん。 うん。 へえ、いや、なんか、面白いですね。
そう。はい。うん。